Apa ya, kayak hubungan keluarganya tuh jadi makin dekat, gitu.
Mhm. Mhm mhm. Iya, bener bener, setuju banget, sih. Aduh, banyak banget sih enggak, Kak, ya itu yang di Indonesia, yang di Pulau Jawa aja banyak, yaitu kayak Banyuwangi, Kak, itu kan wisata menurutku sih heeh, aku sih baru tahu ya, Kak, maksudnya kayak Banyuwangi itu secantik itu, Kak, pantai-pantainya, terus ada, eee, yang hutan, terus savana gitu-gitu, ternyata banyak banget wisata di sana tuh. Mhm. Mhm, mhm mhm, mhm?
Mmm. Iya. Mmm, oh iya oh iya, betul. Ah. Iya. Mhm. Mmm, iya, iya, di Jawa Timur ternyata banyak ya, banyak, eee, tempat kayak yang sebenernya tuh cantik banget, tapi, eee, gak begitu terkenal kayak tempat-tempat lain, gitu. Kan kalau di Indonesia biasanya kayak Bali gitu ya, yang terkenal, ya.
Iya, heeh. Iya, heeh heeh. Mmm mhm, mhm, iya, bener banget, ya itu sih, Kak, ya menurutku dengan adanya sosial media ini, bisa menjadi ajang promosi ya, Kak. Heeh, jadi kan iya, soalnya jang mhm mhm mhm, iya, bener bener bener, setuju banget, sih. Iya, bener, soalnya ya itu kalau media sosial kan jangkauannya emang luas banget ya, Kak, jadi kayak, sekali, eee, posting itu bisa, eee, ribuan, bahkan jutaan orang yang nonton, terus kalau udah nonton kan pasti kayak ada rasa, "Aduh, cantik banget, pengen deh ke sana," kayak gitu, itu juga kan akan menaikkan ini ya, Kak, mmm, UMKM di sana juga gitu, heeh, iya, mhm mhm. Ih, seru banget. Heeh, amin, amin, terima kasih Kakak obrolannya, seru sekali, selamat pagi.
M Mmm, iya, betul, siapa tau ya bisa ngajak temen keluarga gitu. Ikutan di promosi itu. <chuckles> Mhm, iya. Mmm. Mmm. <chuckles> Iya. Hmm. Mmm, iya, betul. Aku setuju sih, ya, setuju banget. Sebenernya seru banget ya, Kak, mmm, siapa tahu abis ini kita bisa ke situ, ya. <chuckles> Iya, sampai jumpa.

Aku sih, eee, yang pengen aku cobain ini sih, Kak, eee, snorkeling nya, heeh, soalnya kan heeh, soalnya kan bawah lautnya sana tuh cantik-cantik banget ya, Kak, kayak beragam ini, kayak jenis ikan, terumbu karang, semuanya tuh ada di sana, mhm, aku penasaran banget. Oh iya pakai pelampung, Kak, bisa, Kak. <laughs>
Apa tuh? Wah, iya kan si oh. Hmm. E semuanya. Oh, iya sih ya, iya. Cuma akunya yang nggak bisa. <laughs> <laughs> Iya, ya betul.
Heeh. Hmm, iya sih, Kak, itu pengen banget ke sana soalnya waktu itu aku ke Bali, eee, snorkeling di Nusa Penida itu kurang, Kak, ininya. Soalnya waktu itu karena karena ombaknya juga sih, Kak, yang lagi besar, heeh, mhm. Jadi ikan-ikannya tuh, eee heeh, jadi enggak keluar gitu, Kak, mhm. Iya, heeh, cuman ya itu sih, Kak, pas aku lihat-lihat di internet ya tentang kayak ya itu, Raja Ampat terus, eee, Banda Neira itu beneran yang kayak aduh bang pengen banget banget banget, udah aku ini, Kak, udah aku catat ya semoga heeh, semoga segera bisa ke sana. Mhm, kalau heeh, kalau Kakaknya, eee, pertama kali ke tempat yang tadi Kakak pengen kunjungin itu tuh mau ngapain, Kak?
Mhm. Hmm. Oh, ukurannya gimana tuh? Hmm, oh iya iya betul betul banget sih. Jadi ya ampun. Hmm? Ma sayang sekali. <chuckles> Hmm. Bayar. Semoga bisa sih ke sana, hmm. Bisa tuh sen snorkeling. <chuckles> Hmm? Oh, kalau di eee, yang di kawasan Eropa itu yang kayak Bavaria terus Kohn gitu, eee, kalau aku ini sih, awal-awal, eee, pasti ini sih kayak ngunjungin, eee, ars arsitekturnya gitu kan aku suka banget sama bangunan-bangunannya terus ini heeh, kayak ke museum-museumnya, terutama, eee, yang ada sejarah-sejarahnya gitu, terus kayak, eee, kunjungi tempat-tempat yang, eee, barangkali di situ tuh ada pertunjukan opera gitu, yang pasti pasti seru sih kalau tempat-tempat kaya gitu. Betul, pasti, eee, aktivitas yang paling eee, paling utama yang bakal aku lakuin kalau, eee, mengunjungi yang tempat bersejarah gitu.
Hal pertama yang ingin Kakak lakuin? Iya, heeh, bener bener. Mhm. Mhm mhm mhm. Oh, iya, heeh. Oke. Mhm mhm. Mhm mhm. Oh, iya, ya ya. Mhm mhm. Mhm mhm. Oh oke, seru banget ya, Kak, heeh, iya sih. Mhm mhm. Oh oh, oke oke oke. <laughs> Eee, seru banget. Kalau ini sih, Kak, mmm, di sana itu tuh ada kayak makanan khasnya gitu gak sih, Kak, selain yang itu, seninya?
Mhm. Hmm? Gimana? Hmm, iya ada.

Iya, kayak tempat sejarahnya atau nggak kayak, eee, tempat tempat, eee, masa kecil dari, eee, si komposer-komposer itu kayak pengen iya, wa Heeh, nah, kalo Kakaknya, gimana nih? Ada nggak yang kayak tempat Kakak tertarik, gitu?
Heeh. Heeh heeh. Mhm mhm. Oh, oke. Siap. Heeh, ah, seru banget. Mhm mhm. I kalau aku aku tuh banyak banget, Kak, sebetulnya, cuman aku, eee, pengen nge-explore-nya tuh ke Indonesia dulu, soalnya kan banyak tempat-tempat cantik di Indonesia ya, Kak, kalau yang paling banget, a paling banget paling banget aku kunjungi itu tuh Banda Neira, Kak, mhm. Iya, bener, heeh, kalau Kakaknya udah pernah ke sana belum? Mmm. Oke, iya, soalnya kan beberapa kali tuh lewat, eee, di beranda aku, Kak, tentang Banda Neira ini, emang kayak pertama kali lihat tuh, langsung jatuh cinta, gitu loh, Kak, kayak heeh, alamnya yang cantik, terus sejarah-sejarahnya, terus juga ada lumba-lumba, gitu kan, Kak, mhm, langsung kayak iya, bener, iya, ada, Kak. Jadi kayak langsung, "Oke, aku pengen banget ke sana," heeh, itu sih, Kak, sama kalau tempat-tempat lain tuh, eee, kayak ada Banyuwangi, terus, eee, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Heeh, pengen banget Kak, aku naik Gunung Rinjani. <laughs> Mhm. Mhm mhm mhm. Heeh heeh. Indonesia. Heeh heeh. bener bener, sama ini enggak sih, Kak, Raja Ampat, yang lagi viral sekarang ya, itu kan juga cantik banget, aduh. Mhm. Iya. Heeh, ya itu, Kak, bagus-bagus banget, Aku pengennya sih, eee, emang ngelilingin Indonesia dulu ya, abis itu juga pengen ya itu ke luar negeri, suatu saat nanti. Mhm. Kal heeh heeh? Oke, kayak apa aja tuh heeh, gimana, Kak? Mhm mhm, di Indonesia.
Nah, apa t Aku Iya, setuju banget, iya. Mhm. <chuckles> Oh, iya, cantik banget sih di situ ya, aku setuju banget, mmm. Belum sih, ah, ya, tapi, eee, iya, pengen juga nih. Mmm, oh, iya iya. Oh, iya, setuju banget. Mmm, ah, iya. Oh, ada lumba-lumbanya juga, aku malah belum tahu. <chuckles> Oh, menarik banget, ya? Mmm, ya, menarik Oh, ya. Iya. Ah, iya iya. Itu seru sih, Tapi setuju sih ya, sama kakaknya tempat-tempat di, eee, Indonesia bagian timur memang cantik-cantik banget sih, iya. Mmm, iya, Raja Ampat maksudnya, cantik banget sih itu. Aku juga pengen ke sana, iya. Mhm. Oh, iya, bagus sih, iya. Indonesia juga banyak sih tempat yang pengen aku kunjungin gitu. Nah ini Kakaknya Indonesia? Kalo di Indonesia ya, eee, iya, kayak Raja Ampat, terus, eee, Banda Neira juga pengen juga, terus kayak yang, eee, di Sulawesi itu apa, aku aku lupa itu namanya, heeh.
Heeh. Mhm, mmm. Eee, Wakatobi itu, ya?
Iya, kayaknya deh, iya, aku juga pengen gitu, bagus-bagus banget sih di situ. Nah, biasanya
Mmm, mhm mhm mhm mhm. Iya, sih, Kak, emang cantik-cantik banget, ya heeh, gimana, Kak?
Mmm. Nih, kalo, eee, semisal nih, Kakaknya udah di sana gitu, nah, Kakaknya pengen pengen kayak cobain, eee, aktivitas gitu, yang menarik, gitu, mungkin?
Mhm mhm. Oke. Mhm mhm. Mhm mhm.
Yang pengen dicobain sama Kakaknya, ada nggak?
Aku sih